آه، لأ، طبعًا فاهماكِ، ي بُصّي، هو يعني أكيد آآ مش سهل على الإنسان إن هو ممكن يتقبّل النَقد بشكل عام، وإنه أكيد بيكون يعني الموضوع تقيل نَفْسيًا أو إن هو ممكن يسبّب لِك شعور سلبي آآ، بيخلّيكِ مش عارفة تتعاملي بشكل طبيعي وهكذا، فأنا مُقدّرة حاجة زي دي عمومًا، بس أنا عايزة برضه أفهم منِّك الموضوع بشكل أعمق شوية آآ، أو بصورة أوضح يعني، أولًا أنتِ م مين اللي بي بي بين بن بي يعني بيوجّه لِك أي نَقد؟ وهل ده بيحصل بشكل متكرّر مثلًا؟ في أنهي ط إطار يعني في العيلة، في أصحابِك، في شُغلِك؟
اهم. إمم. آه، فاهماكِ.
إيه بالضبط اللي بيحصل؟
هو السؤال كان لازم يكون مين اللي خلّاكِ تكرهي النَقد، الحقيقة المدير بتاعي للأسف يعني التعامل معاه آآ، لا يمكن تجنّبه، وبالتالي هو مأثّر فعلًا على وجهة نظري في موضوع النَقد ده، لإنه دايمًا، دايمًا بينتقدني عَمّال على بطّال زي ما بيقولوا، اللي أنا باعمله ف من وجهة نظره في كل الأحوال وأيًا ما عملت مجهود برضه هو حاجة منقوصة، حاجة فيها حاجة غلط، يعني مهما أعمل مجهود عشان ما يخرُجش منّه
إمم. أوكي.
حاجة تتعلّق بإن شُغلي مش كويس، أو مش منتظِم أو مش كامل، برضه في نَقد.
اهم. أوكي. يعني هو تقريبًا هو ده ال ال اللي مسبِّب العقدة ذات نَفْسها أو هو المصدر الأساسي للإنتقاد في حياتِك. طيب يعني هو بقى طيب يعني أنا كنت عايزة أعرف برضه، هو لمّا بي بينتقدِك، بينتقدِك ليه؟ يعني ك إيه الأسباب اللي هو بيقد بيقولها لِك بينتقدِك فيها، هل مثلًا مقصّرة في الشُغل، هل الشُغل مش طالع بنَفْس الجودة اللي هو عايزها؟ والَّا هو بينتقدِك لشخصِك أنتِ؟
بالضبط. حقيقي.